Hi, magandang gabi. Kamusta?
Mabuti naman po ako. Magandang gabi rin po, kayo po?
Ako medyo pagod pero may gusto sana akong itanong sa 'yo. Gusto kong makuha 'yong kumbaga point of view ng ibang tao about sa pagiging produktibo ng araw natin. Ano 'yong mga simpleng gawain na lagi mong ginagawa para simulan ang araw mo na maayos?
Oo. Mm. Sa 'kin po talaga para maging, ah, produktibo talaga o kaya 'yong sinisimulan ko po talaga, 'yan po 'yong pag-inom po talaga ng unang tubig talaga sa unang araw. Parang 'yon po 'yong parang 'yon po 'yong kalusugan po muna ang iniisip ko, eh, 'yon po, eh. Then sumunod po siguro maganda pong ginagawa ko kamustahin po 'yong, ah, sa loob po ng pamilya ko. Para kung kamusta sila 'yong gano'n para kung may problema ba, kung ganiyan. Kasi marami po kami sa bahay. So para sa akin po gusto kong naisin ko kung okey po 'yong tatay ko, nanay ko, maayos ba sila, kamusta ba sila, kumain na ba sila ng umagahan, ganiyan. Bago po makapagsimula ako ng trabaho, para po wala po akong iisipin, 'yong parang ganon. At least po maayos po para sa akin. Tas minsan do'n din po nakakapag ah, pag-umaga, exercise din po, ganiyan sa umaga, sayang 'yong init po ng ano, no'ng araw din po. 'Pag mga tipong 7:00 ng umaga ganiyan lalabas para magpainit, ganiyan. Kayo po ba?
Korek. Oo nga. Mm. Hmm. Ah. Mm. Ah, okey. Hmm. Mm. Mm. Ah. Kaya nga. Korek. Mm.